ね。あの世代はやっぱり、人をそんなに疑うみたいなのは、ないのかな。う疑ってもちょっと、ああいうこう、テクノロジーとか電話とかでやられると、相手を見てやってるわけじゃないから、うん、やっぱりお年で、こう思考もこうね、はっきり かね。それは です。
うーん。 ううん。 ああ、そっかそっか。 うんうんうんうん。 よんはいに。 ええええ。 うん、あ、そうですね。なんかもう「すぐすぐやらないと、こうなっちゃいますよ」とか言われちゃうと、なんかあたふたして。ああ、そうですかって、言われた通りになっちゃうんですかね？
うん。 うんうん。 うん。そうですよね。私たちの世代の、あの父親とか、母親ぐらいの世代はやっぱり。
ね。 うんうん。 はい。
電話を、やっぱりね。生活の中で電話が来たってきっと、ううちの父親母親なんか、だ、ま、さんじゅうよんじゅうだいぐらいだったかな。電話がちゃんと家に来て、それまではさ、あのその町町というかその通りのあの、一番こう金持ちの人じゃないけど、その家に電話があって、その電話を借りに行ってたもん。「すみません、電話をお借りしていいですか？」なんかいでも、お金払ってたかな。じゅんで10円でもごじゅうえん、を払ってたか。それこ私も子供だったから、覚えてないんだけど。そういう時だから、まさかまさか、それでこう、犯罪が行われるなんて。<laughs> まあ、こん
うん。 はい。 はい。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 ああ。 なるほど。 はい。 はい。 ええええ。 ああ、そうですよね。
はい、古き良き時代が失われました。<laughs>
いや、あ。 そうですよね、ほんとに。もうほんとにやめてほしい。
うん。 そうですね。もうどうしょうも、歯痒いよね。だからねうん。
ね。ん、ねえ、もう防ぎようがないですよ。まあ、防ぎようはあるか。<sucks teeth> ん、まきん、んけど
ですね。うーん、一応あるんだけど、つい乗っちゃうと、まずもう後で、あっ、て気が付く時もあるんだけど、私も1回1回やっちゃったのね。は、もうだいぶ昔だけど。E メールでなんか、その支払いのことを、うじゃうじゃ言ってるみたいで。その、うん、VISA カードのナンバーを、その送ってくれって言ったから。私そう、ちょうどその時に、友達とべちゃべちゃ喋りながら、その E メールをこう、半分こう見たり、友達と話したりして。だからそのまんま、あの VISA カードのナンバーを書いて、クリックで送ったの。
うん、そうですね。 うーん。 はい。 うん、はい。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。 あら。
で、そん時に、ん、その友達とね、「あれ、私今、VISA のナンバー書いて送っちゃった」って、すぐわかったからね。いや、ばっかって感じでね。もうそれ、ほんとにいつだったかな？90年代ぐらいだだだったからね。まだほんとに
はい。 あら。 ん、ええええ。 ええ。 ああああ、あ、もうそれで大丈夫でした、その後？